À, bạn ơi, thì gia đình ấy có vai trò rất là quan trọng đối với mỗi người này, không chỉ là đối với tuổi thơ đâu nhá, mà còn sau khi mà lớn lên ấy, người ta sẽ thường nhớ về gia đình mỗi khi mà, ờ, gọi là, mệt mỏi các thứ, đúng không? Vậy thì, ờ, đối với gia đình đi, sẽ có sức hút riêng dựa vào những cái truyền thống cũng như là tình cảm gia đình ấy, vậy thì đối với gia đình bạn đi, thì, à, gia đình bạn có cái truyền thống nào mà khiến bạn nhớ mãi hay không?
Đồng ý, đồng ý. Ừm. Ờ, có nha bạn. Nhà mình á, thì, ờ, là một, ờ ở miền Tây, một cái tỉnh lẻ miền Tây thôi, nhưng mà mình thấy ở nhà mình nói nói riêng, và cái quanh xóm mình nói chung á, có những cái rất là hay nè. Kiểu như là, những cái tục mà thờ cúng ông bà tổ tiên nè, rồi, ờ, ờ, đúng rồi, rồi những cái kêu là ừm, có những cái gắn bó, những cái đoàn kết với nhau, mà mình thấy nhiều nơi họ hông có được. Mình thấy cái này rất là hay nha, thực sự luôn, tại vì, à, nó sẽ giúp ích cho mình đúng rồi, nó nó giúp ích cho không chỉ cho mình, cho cả nhà mình, còn cả cộng đồng nữa, có những cái rất là hay luôn bạn ơi.
Ừm. Ờ. Ừm, rất là truyền thống. Ồ! Sự gắn bó đoàn kết á. Ừm. Ôi, vậy thì nói chung là về cái việc mọi người gắn kết với nhau như vậy đi, thì bạn thấy là, ờ, có khi cái tình làng nghĩa xóm cũng như là cái tình cảm gia đình ấy, nó là cái đặc trưng mà có thể là ở đâu cũng có nhưng mà tuy là nó hiện hữu ít hay là nhiều thôi, đúng không? Thì đối với bạn đi cái đó mà bạn thấy là nó rõ ràng nhất rồi là nó nhiều, vậy thì, à, cụ thể đi ha, trong từng hành động cũng như là lời nói ấy, thì mọi người sẽ thể hiện ra như thế nào vậy?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, vậy ha, ví dụ như nhà mình đi thì có cái kiểu á là không có, ơ, không có phán xét nhau, thật sự luôn, không phán xét nhau đâu cái <chuckles>
Ừm. Ôi! Cái này hơi khó nha. Hàng xóm là cứ phải săm soi rồi camera chạy bằng cơm ấy, ở chỗ khác ấy.
<laughs> Mình hiểu, như nhà mình nè, thì, giống như, tối lửa tắt đèn. Mình thấy cái này nó hay á, như nhà ai mà có việc, có hỷ nè, có đám cưới á, rồi, giống như, đám giỗ nè, rồi hay là có sự cố, sự việc gì đó, thì lúc nào cần á thì hàng xóm như là nhà mình luồn luôn luôn sẵn sàng. Và mình thấy cái này nó nó nó thực sự nó nó hay nó ý nghĩa lắm tại vì mà bạn cứ hình dung là, giống như, khi mà bạn có một cái vấn đề gì, đúng không? Có người nào đó, có thể không phải người thân, người nhà, mà là người lạ, người hàng xóm nhưng mà họ sẵn sàng giúp đỡ á, thì mình cũng thấy rất là vui. Đúng rồi đó, thì mình nhà mình hiểu như vậy, cho nên nhà mình luôn, a, cố gắng giữ cái truyền thống đó đó bạn.
Ừm. Ờ. Ồ! Ừm. Ồ, rất là cảm động nha! Ừm. Công nhận nha, có những cái người hàng xóm rất là nhiệt tình như thế thì là một cái sự may mắn và cần phải trân trọng nó. Vậy thì nói chung là có bao giờ, ờ, có những cái sự thể hiện là có qua có lại không? À, họ đã giúp đỡ gia đình bạn rồi, sau này thì, ờ, bạn sẽ giúp đỡ gia đình người ta khi mà có cơ hội thì, ờ, bạn có bao giờ luôn nghĩ về cái điều đó, hoặc là luôn chuẩn bị sẵn sàng khi mà người ta mở lời, hoặc là chỉ cần thấy có dấu hiệu mà người ta gặp khó khăn thôi thì bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ luôn không?
Chắc chắn là có chứ, mình nhớ gần đây á thì hàng xóm nhà mình, ờ, có tang á bạn, kiểu, là có người mất.
À, chuyện buồn ha!
Rồi, ờ, rồi mình cũng, ưm, thật ra mình, ờ, đi làm mình ban ngày từ 8 tiếng, từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối mình cũng rất là mệt rồi, nhưng mà nhưng mà mình vẫn cố gắng là mình qua đó mình, ờ, ngồi ở như có mặt ở nhà người ta á. Rồi mình ngồi ở đó mình trực khoảng, ơ, 1:00-2:00 sáng gì đó thì mình mình thấy, ờ, mình thấy mà không còn ai nữa thì mình cũng ráng ngồi luôn, mình ráng ngồi tới sáng luôn rồi mình cũng đi làm, nói chung hôm đó mình hổng có ngủ. Xong rồi, ờ, <chuckles> thì mình mình thấy vầy, kiểu, là cái mình nghĩ á, nghĩa tử là nghĩa tận, thật sự nghĩa tử là nghĩa tận. Khi mà có ai mất á thì cái cái nhà, cái tang gia đó, họ sẽ bối rối lắm, họ có những cái vấn đề những cái, gọi là, buồn bã nè, những cái thất vọng nè, những cái mất mát nè, thì mình ở đó mình đôi khi mình không làm, không cần làm gì đâu bạn, mình chỉ cần ngồi ở đó thôi. Có mặt của mình để chi? Cho không khí nó vui vẻ ha, có tiếng người á bạn. Đúng rồi, gọi 1 bàn 3-4 người thanh niên với nhau, rồi ngồi, ờ, có thể là vừa uống rượu, vừa đánh bài. Ừm, ưm, kiểu là, nó nó nó đơn giản lắm. Đúng rồi, không cần làm
Ừm. Đúng rồi, bạn cũng rất là mệt. Ừm. Ồ, vất vả vậy! Ừm. Rồi, hôm đấy là năng suất nhất rồi nha. Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm, cho họ không cô đơn là được rồi. Ờ ha, cũng là một cái cách, ờ, giữ tỉnh táo rồi là giải khuây này.
Đúng rồi, hông cần làm gì đâu, chỉ cần đơn giản vậy thôi. Mà mình thấy cũng rất là giúp ích cho người ta. Đó, ừm.
Ờ. Vậy thì đó là đối với hàng xóm này, à, trong gia đình bạn đi ha, tất nhiên thì sẽ gắn bó sâu sắc nhất rồi. Vậy thì, à, cái việc mà gia đình bạn ấy thường xuyên là cái, a, thể hiện cái truyền thống nào chẳng hạn như là bữa tối thì sẽ ăn cùng nhau này, hoặc mặc dù là có bận bịu thế nào thì cũng chờ nhau ăn cơm, hay là có những cái truyền thống gì mà, kiểu, ờ, nó cần phải duy trì qua các thế hệ cũng như là nó trở thành một cái thói quen không?
Ừm. Ưm, ừm. Ờ, có nha bạn. Nhà mình á thì có một cái, a, ờ, một cái nếp là đi đâu về, kiểu, như là cũng phải cố gắng ăn cơm với nhau buổi tối. Ví dụ như là không ăn được á, thì cũng dành một chút xíu thời gian để mà ngồi mà nói chuyện với nhau ha. Ba mẹ mình thì, ơ, coi ti vi, còn mình đi làm về thì, à, thường là ngay giờ cơm thôi, khoảng chừng 6:00-6:30 mình về thì cũng ngay giờ cơm à, rồi, ờ, cùng nhau ăn cơm nè, rồi ba mẹ mình vẫn chờ nha. Nhưng mà lúc nào mình có việc ở ngoài về trễ á, thì mình phải gọi mình báo là "Ờ, hôm nay con hông có về ăn cơm kịp, nên, ơ, ba mẹ ăn ăn trước đi đừng có chờ con." Đúng rồi, thứ nhất á là mình thể hiện cái cái, gọi là, cái sự tôn trọng của mình với, a, ba mẹ của mình, là mình không có, a, để họ chờ đợi. Cái thứ hai á là thể hiện sự tôn trọng thôi mình kêu ba mẹ mình ăn trước đi, để ba mẹ đừng có đói.
Ừm. À. Ừ, ngồi lại. Ừ ha. Ừm. À, cũng đúng lúc đấy. Ờ. Ồ. Đỡ phải chờ ha? Ừm. À, đúng. Ừ, công nhận nha. Người lớn thì đôi khi người ta vẫn có cái quan niệm là phải chờ cho đông đủ rồi ăn cơm, mà bản thân bạn thì tất nhiên đi công việc thì là cái điều không mong muốn, nhưng mà ở nhà thì cũng rất là lo lắng cho bố mẹ, cũng muốn là, à, cho bố mẹ ăn trước nhưng mà bố mẹ thì cứ, nói chung là thì cứ chờ vì con đi. Đấy, cho nên là đôi khi nghĩ thế có cảm giác là rất là xót cho bố mẹ luôn. Đó cũng là một cái động lực mà để bạn hoàn thành cái công việc để mà về sớm rồi là ăn cơm cùng gia đình, đúng không?
Yeah, đúng. Ừm, đúng rồi, đúng rồi.
<laughs> Thế thì nhá, cái việc mà mọi người cùng nhau ăn cơm như vậy đi ha, ờ, cái tình cảm gia đình đi, ờ sau 1 ngày mọi người làm việc mệt mỏi về thì mỗi người một nơi này, hoặc là đôi khi bạn đi làm xa về rất là mệt rồi, mà ngồi cùng nhau ăn cơm ấy, cảm giác là c cái tinh thần nó có thay đổi gì không?
Ừm, ừm. Có nha bạn ơi. Mình thấy vầy, cái hồi xưa á mình cũng muốn kể chút xíu, hồi xưa cái thời mình, ờ ,còn nhỏ á, thì mình không có thích không khí ăn cơm gia đình đâu, thiệt luôn.
Ừm. Ủa, tại sao vậy?
Tại vì bạn biết á, mỗi lần ngồi ăn cơm rồi bị dạy đời. <chuckles> Ba nói ra nói này nói kia, đó thì kỉểu kiểu vậy, cho nên mình hổng có thích. <laughs> Nhưng mà sau này mình lớn xíu, mình đi học xa nhà, đi làm xa nhà một thời gian á
À. So sánh, a, con nhà mình, con nhà người ta không? Trời ơi, cơm chan nước mắt. Ừm.
thì mình tự nhiên mình nhớ, mình trân trọng những cái, ơ, khoảng thời gian đó. Mình hiểu là cuộc sống mình nó nó đã vất vả rồi thì gia đình nó là tổ ấm, là nơi để mình về. Giống như những con chim vậy đó, sáng kiếm mồi, chiều thì về tổ ấm của chúng. Thì mình cũng vậy, nhà mình phải là tổ ấm. Và khi mà mình may mắn á, còn ba nè, còn mẹ nè, thì mình nghĩ đó là may mắn của mình và mình phải trân trọng. Rồi sau này bây giờ thì mỗi lần đi làm việc mệt, đúng hông? Mình được húp tô canh của mẹ mình nấu thôi, một nồi tô canh chua, một con cá lóc kho, hay là, ờ, một nồi cánh, ơ, điên điển á, dân dân dã lắm, nhưng mà mình thấy cũng no, thật sự no về cả về mặt vật lý, cơ thể vật lý của mình, cả về mặt, ờ, tinh thần của mình luôn á bạn.
Ờ, đúng. Ừm. À. Ừ. Ồ. Những cái món, ơ, thân thuộc ha. Ừm. Wow, những cái món đó thì nói chung là đồ ăn mẹ nấu thì hết nước chấm rồi, cũng không thể nào chê được, đúng không? Ấy, chính vì thế nên nà ăn rồi cái không khí là quây quần bên gia đình nó cũng rất là hạnh phúc. Đôi khi nhá, có những người á người ta cảm thấy là ở với gia đình lâu ấy, người ta cảm giác chán, cứ đòi ra ngoài, ờ, bươn trải, ờ, trải nghiệm cuộc sống, đúng không? Nhưng mà có những người người ta cứ, kiểu, đi xa gia đình lâu ngày, cái bữa cơm gia đình là cái mà người ta mong nhất. Ờ, vậy thì đối với bạn đi ha, có bao giờ bạn cảm thấy là, ừ, ở nhà nhiều cũng chán, cũng muốn là, à, ra ngoài đi làm xa nhà để có cái những cái trải nghiệm riêng không?
Mình thì cũng đã từng làm xa nhà rồi và mình, ờ, <laughs> hiểu, là năm đó mình học ở Sài Gòn, thành phố á, xong rồi, ờ, mình, ờ, cũng làm một thời gian, xong rồi mình cũng về và mình có so sánh, thực sự mình có so sánh. Đúng là mình đồng ý cái khoảng thời gian ở thành phố mình tự do hơn, không có ai hỏi han, không có ai quản lý, không có, ơ, ờ, giờ giấc, mấy giờ về, không cần phải báo cáo, muốn đi thì đi, muốn về là về. Nhưng mà sau khoảng thời gian thì mình hiểu đó là sự cô đơn, chứ hông phải tự do. Nó là vần nó là sự cô đơn đó bạn.
Ừm. À. Ờ. Ừm. Ồ, thế là
Không có ai quan tâm, đúng hông? Đi làm không ai quan tâm, cơm á thì phải tự chuẩn bị, vất vả lắm. Ờ.
Ừ. Ừm, thế, gọi là, khi mà vất vả như vậy thì công nhận là cũng sẽ biết quý trọng những cái giây phút ở bên gia đình hơn. Vậy thì, ờ, cái việc là, ờ, ăn cơm với nhau như vậy ha, thì truyền thống này ấy nó bắt đầu từ đâu vậy? Ờ, do từ xưa ông bà ăn cơm cùng nhau như vậy, rồi là đến đời bố mẹ bạn cũng sẽ như vậy, hay là do một cái việc nào đó thì tự nhiên, à, cái lối sống đó nó trở thành cái truyền thống của gia đình bạn?
Ừm, rồi ông bà phải ở lại, tại vì ba mình hay kể á là xưa ông ngoại mình ông nội mình, ông nội mình, ờ, chuyên gia nha ăn cơm á phải có đầy đủ con cái trong nhà, chứ, ờ, hông có ăn một mình đó. rồi ba mình là có thói quen đó, rồi sau này ba mình cũng vậy thôi, cũng, ờ, ăn cơm đúng, chính xác, thì mình mình thấy mình thích lắm. Ơ, hồi hồi nhỏ thì, ờ, đúng là hổng thích nhưng mà lớn thì mình lại thích, ờ, phải, ơ, phải có con nha, có vợ ha, rồi cùng nhau nói những câu chuyện hôm nay thế nào? Đi học làm sao? Rồi đó, thì, ờ, h hoặc là có thể ngồi với nhau bàn những cái công việc, những cái, ờ, trong nhà như muốn mua cái gì? Sắm cái gì? Muốn thay đổi ra sao đó? Thì, ờ, đó là những khoảnh khắc để mà bàn bạc với nhau.
Ờ. Ừm. Ờ, phải chờ là đủ hết. Ừm, cũng là một cái thói quen tốt mà ta. Ờ. À, lớn rồi, hiểu rồi mà. Ừm, rất đầm ấm. À. Ồ ha. Nói chung thì cái việc ăn cơm cùng nhau này này, có lẽ là nó cũng sẽ là một trong những cái truyền thống không chỉ là của riêng nhà bạn đâu, mà đối với những cái gia đình Việt Nam thì người ta cũng sẽ ăn chung với nhau như thế. Vậy thì, à, bạn có cảm nhận gì khác hơn so với cái việc là mọi người ăn cơm thường ngày với lại cái dịp Tết không? Nó khác gì nhau hay không?
Có khác chứ, mình thấy cái dịp Tết á, nó không dừng lại cái việc là ăn cơm với nhau, mà nó là còn những cái ngày sum họp.
Ờ. Ồ, thế sao?
Tại vì, ờ, ờ, mình thì mình may mắn đi, thì mình, ờ, được ở nhà gần ba mẹ sẵn sàng, còn có nhiều người họ phải xa quê, đi xa để mà tha phương cầu thực nè, hoặc là lập nghiệp gì đó, cho nên cái khoảng thời gian của gia đình họ cũng ít hơn, họ cũng không có nhiều giống như là mình đâu. Rồi khi mà những cái Tết nè, họ về để làm chi? Ăn cơm xum vầy, ăn cơm xum họp với ba mẹ. Một năm là 365 ngày rồi, chỉ có 3 ngày Tết thôi, <laughs> còn ba trăm sáu mươi hai ngày là đi làm rồi, đi làm xa rồi, đúng hông? Đó, cho nên chỉ có những ngày duy nhất là được, ờ, ở gần gũi ba mẹ của mình, nhưng mà mình thấy, a, mình có một cái suy nghĩ như vầy, một số bạn trẻ á, thì họ có xu hướng á, đi làm xa, đi học xa, xong rồi về Tết thì hổng có ở nhà suốt ngày chỉ tụ tập bạn bè thôi. <laughs> Trời ơi.
Ừm. Ừm. À. Ờ, đúng ha. Ừm. Ờ, đúng, rất là hiếm. <chuckles> Ồ. Ừm. Đúng rồi. Ờ, công nhận nha, không ở nhà luôn mà, kiểu, dịp Tết gì á, bạn bè cũng ở xa đi làm về cũng, gọi là, à, đi chơi cùng bạn bè suốt, thậm chí là về rất là khuya cả một ngày đấy còn không gặp ba mẹ lần nào ấy.
Đó, thì mình thấy như vậy. Thì thật ra mình hông trách được, tại vì họ trẻ mà, họ có những suy nghĩ, ừm, có thể là nó còn bồng bột, đúng rồi, ham chơi. Thì, ờ, mình thấy như vậy cũng không hay lắm, nhưng với mình thì mình thích ở nhà nhiều hơn, bữa cơm gia đình, bữa cơm Tết nó quan trọng.
Ừm, còn hơi ham chơi ha. Ồ, đúng, thế mà người ta lại không nhìn ra được cái giá trị đó. Vậy thì, ờ, có khi nào mà hồi xưa bạn cũng như thế, và đến hiện tại thì bạn mới nhận ra cái giá trị của cái việc là cùng nhau ăn cơm hay không?
Ừm, có bạn ơi, thì, ờm, hồi xưa mình cũng y chang vậy thôi cho nên, ơ, nhưng mà mình đỡ hơn cái á, là mình may mắn là mình không có bị như vậy lâu. Mình nhớ khoảng đi học, khoảng 22 tuổi xong, đúng hông, thì ngày hai ba hai bốn tuổi là mình bắt đầu hiểu, là mình cảm nhận rõ là bữa cơm gia đình nó quan trọng rồi.
Ờ. Ừ. Ừm, và bạn biết trân trọng nó hơn.
Rồi sau đó mình về ờ, đúng, chính xác, mình đi làm về, Tết đồ đó, thì mình ở nhà, mình gần như không đi đâu hết. Thí dụ như có bạn bè tụ tập đi, thì, ờ, như sáng thức dậy uống ly cà phê, rồi trưa 9:00-10:00 về, rồi vẫn phải ăn cơm với gia đình, đó.
Ừm. Ờ. À! Vậy thì, ờ, cái lúc mà bạn có những cái thói quen này ấy thì, à, đôi khi nhá, bạn thấy là những cái thế hệ sau này hoặc là những người khác, bạn bè của bạn đi ha, ờ, để mà nói về cái bữa cơm đi, thì họ cảm giác là "Ôi giời, quan trọng gì đâu, thôi mình cứ đi chơi phần mình đi, ờ, quan trọng gì cái bữa cơm lúc nào ăn chả được." Đấy, thì bạn nghĩ sao về cái vấn đề này và đôi khi thì bạn có bao giờ bạn bày tỏ cái quan điểm của bạn về, ờ, cái, a, ý đó của bạn bè bạn không?
Ừm. Ờ, thì cũng có nhưng mà ít lắm, chỉ với những người thân á, kiểu, là bạn bè thân mình mình ng hiểu á, là cái bạn này tốt, đủ tốt để mình có thể là truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp của mình thôi. Còn mình hiểu với những người mà họ hơi, à, bảo thủ, họ không có tiếp thu á, thì khi mà mình nói ra, thật ra mình thấy cũng h đúng rồi, hổng có giá trị đâu, đôi khi nó còn đem lại cái sự xích mích, hay là mâu thuẫn, hay là cãi nhau nữa, thì lại không không hay, hông cần thiết. Đó, cho nên thiệt thiệt là mình chỉ, giống như là, chia sẻ những cái lời, những suy nghĩ của mình, với những người mà họ trân trọng, họ mình nghĩ là họ trân trọng á, thì mình mới nói thôi.
Ừm. À. Ừm. Ờ. Họ cũng chẳng muốn nghe nhỉ? Ờ. Ừ. Ừm. Đúng rồi. Vậy thì, gọi là, sau khi này sau khi bạn có con đi ha, ừm, để mà nói cái việc duy trì ăn cơm cùng nhau như vậy ấy, với lại là con cái thì đôi khi những cái thế hệ sau này nhá, đôi khi là, à, vẫn ăn cơm cùng nhau đấy, nhưng mà cứ phải có một cái điện thoại ở trước mặt, rồi là vừa xem YouTube này, phải vừa xem, ờ, vừa xem YouTube vừa xem điện thoại rồi là mới ăn cơm cơ, thì nó có thành tạo thành một cái thói quen xấu? Và nếu mà để duy trì cái truyền thống đó thì, ờ, bạn có thể, ờ, khắc phục được cái tình trạng, ừm, kiểu, vừa xem điện thoại mà vừa ăn cơm này không, đối với những cái thế hệ sau?
Ơ, mình thấy ha, đó chắc chắn là một thói quen xấu nha bạn, thật sự luôn đó. Tại vì, ờ, nó nó không mình nghĩ nó không chỉ dừng lại ở cái việc á là ảnh hưởng tới bữa cơm gia đình đâu, mà nó còn tập thói quen, kiểu, như là không có tập trung cho trẻ nè, rồi bao tử cũng hông tốt nữa, hông tiêu hóa được tại vì cái sự tập trung không vào bữa cơm á. Thì chỉ dành cái ánh mắt rồi cái não sẽ tiết ra một số chất và làm không có tiêu hóa thức ăn tốt được, và nó ảnh hưởng rất là nhiều, cho nên mình nghĩ vầy.
Ừ, đúng rồi, thói quen xấu. Ừm. Ồ, đúng rồi. Ừm. Ờ. Đôi khi cứ ngậm cơm ấy nhỉ? Sún hết cả răng.
Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Cho nên mình nghĩ á nếu mà mình có con nhỏ, mình sẽ không có mình sẽ từ nhỏ mình tập luôn. Mình sẽ, giống như là, không có cho xem điện thoại luôn, từ nhỏ luôn, nghĩa là từ giai đoạn ăn dặm nè, rồi bắt đầu ăn mình ăn cơm được, ăn dặm ăn cơm được đó, thì mình hổng có cho hổng có tập vừa coi ti vi mà vừa ăn. Ăn cơm phải là ăn cơm, khi nào lớn chút xíu, khoảng 4, 5 tuổi gì đó thì ô kê, có thể ch trong nhà vừa coi ti vi với nhau vừa ăn cơm, đó là chuyện bình thường, nhưng mà hồi nhỏ là tránh tuyệt đối không có cho chuyện đó xảy ra luôn á.
Ồ, tập luôn. Ừ. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ừ, nếu mà xem từ bé thì tất nhiên là trẻ con, kiểu, sẽ, gọi là, quen luôn, đúng không? Quen tạo thành một cái thói luôn, sau này thì để bỏ mà rất là khó đấy. Vậy thì, ờ, đối với bạn đi cái bữa cơm gia đình, kể cả các thế hệ sau này đi, thì nó có đóng vai trò quan trọng không và phải cần duy trì mãi mãi không?
Với mình nó rất là quan trọng nha, để mà, gọi là, duy trì mãi mãi thì mình hổng dám nói, tại vì nó đao to búa lớn quá. Nhưng mình nghĩ nếu được thì <chuckles> cố cố gắng duy trì đi, tại vì, à
Ừm. À. Ừm, cố gắng ha.
Ừm, những cái đó là những cái giờ, gọi là, suy nghĩ khá là thiêng liêng của cái nền hạnh phúc gia đình đó bạn.
Ừ, đúng. Ờ, công nhận nha. Cảm ơn bạn rất nhiều vì những cái chia sẻ về cái bữa cơm gia đình cũng như là cái truyền thống của gia đình bạn nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Rồi, cảm ơn bạn nha. Tạm biệt ha.
Bye bye.